Başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak görmeye nasıl başladın?
Uuu, bu, eee, çok zorlu bir süreçti benim için aslında çünkü başarısızlığı genelde çok çok iyi alan, algılayan bir insan değilim maalesef. Biraz mükemmeliyetçilik Evet, maalesef, biraz mükemmeliyetçilik var diyebilirim. Ama bence başarısızlık, en önemlisi, eee, insanın biraz, eee, ne yapabilip ne yapamayacağını yani kendi sınırlarını bilmesini, eee, gösteriyor. Ama, eee, bence bu noktada da, yani, eee, hemen de ümitsizliğe kapılmamak, eee, gerekiyor. Ben bunu çok, ııı, geç yaşlarda biraz deneyimledim. Yani, şöylesi bir karakterim var, başarısızlığa uğramamak için denememek. Yani, hani, eee, işte, atıyorum, emm, mesela şöylesi zamanlar oluyordu. Ya, bişi lisans dönemimde hiç o sınava hiç çalışmamışım ama mesela, hani, bütün derslerine çünkü, işte, sınav zamanı çok yoğun oluyor, işte, hani, birkaç, eee, sınav bir günde olabiliyor veya, işte, çok önemli bir sınavım var, atıyorum ertesi gün ona çalışmışsın, bu önceki sınava çalışmamışsın mesela. Eee, ama mesela sene içinde, eee, bir sürü dersine katılmışsın, aktif olarak takip etmişsin, işte. Hani, emm, yine de o bana şöyle bir hissiyat verirdi, "Ya, ben bu sınava girince kalacağım, dolayısıyla girmeyeyim en iyisi." Ve bu bana çok kaybettirdi yani, hani, ben bunun kaybettirdin mi yani bu ba bunun bana çok kaybettirdiğini çok iyi anladım zaman içinde. Eee
Öyle mi? Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Ha ha. Anladım. Anladım. Yani, başarısızlıktan korktuğun için denemeyi erteledin gibi bir şey mi, eee, söylemek istiyorsun?
Evet. Evet, aynen öyle. Başarısızlıktan çok korkuyordum son zamanlara, aaa, kadar. Yani, hani, bu lisans dönemimde ve yüksek lisans dönemimde kesinlikle böyleydi. Ama şimdi doktora yapıyorum mesela ve yaptığım, eee, alanda, aaa, birçok noktada böyle duvarlara çarpa çarpa öğreniyorum, yani, hani, ve Evet, artık buna karşı başka bir, eee, mekanizma geliştirmeye başladım, yani. Çünkü, eee, şeyi görüyorsun artık, yani, artık, eee, küçük denizde büyük balık değilsin de, eee, büyük denizde küçük balıksın. Yani, hani, artık gerçekten de, emm, bu hataları yapa yapa, "Ya, ben burada neyi eksik yaptım, neyi, işte, yetersiz yaptım?" falan diye göre göre kendini yetiştireceğin yetiştirmeye çalıştığın, eee, bir, eee, hâle ve duruma giriyorsun, yani.
Hı hı. Evet. Öyle mi? Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet, gerçekten de dediğin gibi o başarısızlık tanımlaması bizim hayatımızda hem denemekten hem kendimiz için birçok, ııı, şeyi ertelemekten ve, eee, belki başarıya giden yolu da öğrenememekten de, eee, geri alıyor, eee koye eee, geri koyuyor olabilir bizi, eee, bu öğrenme fırsatından. Peki senin için bu başarısızlık, aaa, tanımına, eee, geçecek olursak, eee, sen başarısızlığı nasıl görüyorsun, eee, ve bu tanıma kim koyuyor sence?
Hı hı. Kesinlikle. Ha ha. Eee, bu tanım tabii ki toplum, aaa, tarafından biraz daha, aaa, konulmuş bir şey. Çünkü yani, eee, şimdi belli başlı, eee, işte normlar var, değil mi? Yani belli başlı kurallar var gibi, hani, toplumsal hayatta. İşte, atıyorum, maaşın şu kadarsa başarılısın, maaşın şu kadar değilse başarısızsın falan gibi hani. Aslında şimdi mutluluk dediğimiz şey üzerinden düşünürsek şayet hani, eee, başarı da dolayısıyla m yani eğer mutluluk getirecek bir şeyse, şimdi mutluluk, eee, her zaman paraya endeksli değil, değil mi? Yani hani ne, eee, zengin insanlar var, çok mutsuzlar, işte ne, eee, orta düzeyde kazanan insanlar var, hani ya da fakire yakın ya da şöyle söyleyeyim yani hani yoksul denebilecek insanlar mutlu hâldeler, doğru değil mi yani, hani. Dolayısıyla, eee, bu tamamen toplumun koyduğu, ııı, bazı normlar çerçevesinde şekilleniyor başarı dediğimiz kavram. Ama bence i i i kişiler, kişisel olarak bu kavramları kendileri, eee, belirleyebilirler. Yani tabii ki hani, böyle toplumdan izole bir hayatta yaşamıyoruz, bu çok doğru. Hani toplumsal olarak, eee, toplumsal normları ya da toplumsal gerçeklikleri kabul edi etmek durumundayız zaman zaman ama hani bir ütopya kuralım ve bunun içinde yaşayalım anlamında söylemiyorum bunu. Ama bir yandan da kendimizi tanımak, kendimizi bilmek ve hangi başarısızlığın bize öğrettiğini, hangi başarısızlığın bizi acıttığını, hangi başarısızlığın aslında ya evet, zaten bu benim alanım değil, eee, bize bunu dedirtebildiğini görmek çok önemli. Çünkü, eee, aslında biz hep başarı hikâyeleri dinlerken şunu görüyoruz. Sanki bir insan var orada, mükemmel bir insan ve bu insan başvurduğu her şeyde kazanıyor ya da, eee, atıyorum, yaptığı her şeyi mükemmel yapıyor, eee, ve hani bu böyle değil aslında yani. Bu insanın arkasında bir o kadar da başarısızlık yatıyor ama biz bunları hiç görmediğimiz için, biz bu hikâyeleri hiç dinlemediğimiz için aslında biz sadece insanların çünkü toplum bize bunu pompalıyor işte, yani. Başarılı ol, başarılı ol, başarı hikâyesi anlat, başarı, eee, lı insanlarla arkadaşlık edin, ya bunlardan bir şeyler öğren. Sürekli bu, hani başarı odaklı ve sonuç odaklı bir toplumda yaşadığımız için maalesef, kimse böyle başarısızlık olabilecekmiş ya da başarısızlık olsa bile, hani, onu reddetme, eee, üzerine kendi hayatını kuruyor.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Yani, evet dediğin gibi, aslında bizim için başarısızlık, çok, ııı, büyük bir öğrenme fırsatı sunarken ve belki de başarıya giden yolda, ııı, o tökezleme çok normalleşirken bizim o başarısızlığı gerçekten çok olumsuz bir şey, olmaması gereken bir şey olarak görmemiz ve, ııı, sanki hayatta hep başarılı olan insanların da başarıyı, böyle, büyük, ııı, bir şekilde gerçekleştirdiğini ve sadece başarı yönünde hareket ettiğini, eee, görmemiz, belki de bu şekilde, ııı, bir algı yaratılması, başarısızlığın üzerindeki, ııı, o büyük, ııı, önemi de, önündeki o büyük, ııı, önemi de aslında, ııı, uzaklaştırıyor. Peki, s e senin için bu öğrenme fırsatı nasıl gerçekleştirilmeli?
Evet. Evet. Kesinlikle. Şöyle, mesela ben ş bir örnek vereyim: Eee, h aslında bu toplumsal, yani, başarının nasıl toplumsal olarak tanımlandığına dair bir e deneyim deneme yapan bir, eee, akademisyen var. Bir, eee, üniversitede bir pozisyona başvururken, eee, CV'sini, eee, başvurduğu fakat olumsuz sonuçlanan, emm, projelerle dolduruyor ve aslında şunu göstermeye çalışıyor. Ya, bakın, hani, ben çok kariyerli bir insanım, çok, işte, bugüne kadar başarılarım oldu ama bunun arkasında bir o kadar da başarısızlığım var. Yani ben bu başarısızlıklardan öğrendim ve bu noktaya geldim. Ya, bence çok mükemmel bir deney, çok mükemmel bir, ııı, kurgu ve, eee, bu insan bunu göstererek aslında hem, eee, o toplumun, ııı, iki yüzlü, ııı, hâlini yan yani, hani, o maskeyi indiriyor biraz. Yani, hani, ya, sanki, hani, her başarılı insanın arkasında sadece başarılar varmış gibi görmeyi, ııı, görmemizi engellemeye çalışıyor. Hem bu noktada o maskeyi indirmeye çalışıyor ama hem de aslında kendisine de bir, hani, eee, öz eleştiride bulunarak "Ya, ben bu başarısızlıklarımı unutmadım ve bunların üzerinde çalışıyorum."u gösteriyor. Bence bu, eee, son derece, eee, olumlu bir, eee, deney, diyebilirim yani.
Hı hı. Anladım. Evet. Evet, gerçekten de çok etkili bir deney, ııı, ve örnek aslında. Bu hem, ııı, o başarısızlığı başarı değil aslında, başarıya giden yolda, ııı, ne kadar çaba ve ne kadar o, ııı, mücadeleyi gösterdiğinin de bir kanıtı aslında. Peki sen başarısızlıkla mücadele ederken bu, ııı, senin çaban ne yönde ilerliyor? Seni, eee, gerçekten motivasyonunu kıran bir şey mi başarısızlık? Iıı, o başarıya giden yolda senin motivasyonunu nasıl etkiliyor ve, ııı, nasıl, ııı, kaldığın yerden devam edebiliyorsun? Örneklerin var mı?
Evet. Evet. Evet. Evet. Bu bu bu çok bu çok, ııı, güzel bir soru aslında. Çünkü, yani, evet, başarısızlığı deneyimliyoruz. Sonra nasıl kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Mesela şöylesi bir şey, eee, anlatabilirim ben: Şimdi, eee, doktora öğrencileri olarak biz, eee, işte, eee, sadece, eee, tezimizi yazma, i e yazmak değil, bunun dışında bir sürü konferansa katılmak ve bunun sayıları falan var yani, konferanslara katılmak. Iıı, bu arada, ııı, uluslararası konferanslardan bahsediyorum. Yani, bildiğin şeyi aslında ı düşündüğün şeyi bir yabancı dilde ı aktarabilmek. Yani, bildiğin bir şeyi kendi dilinde aktarmak bile aslında başka bir türlüsü bir, ııı, sanat iken bir de bunu bir de bunu, ııı, yabancı dilde yapmak, işte okuduğumuz, ııı, alanlarda yapabilmek. Çünkü şimdi yarın, öbür gün, eee, bir üniversitede bir pozisyon elde ettiğimizde, şimdi, öğrencilerimiz ülke, ııı, başka ülkelerden gelen, yani, başka kültürlerden, başka ülkelerden, dünyanın her tarafından gelen insanlar olacak. Dolayısıyla bunun bir aslında simülasyonunu yapmak yani o konferanslarda. Hani, bize böylesi bir, ııı, deneyim kazandırıyor. Mesela ben de şöyle olmuştu: Başvuruyorum, başvuruyorum, reddediliyorum. Şimdi, aslında şöyle; başvuruyorum, kabul ediliyorum. "O!", diyorum ki artık "Demek ki ben bir noktaya geldim, bu noktadan sonra aslında, emm, her başvurum kabul olacak." ve, hani, ııı, dolayısıyla, ııı, "Eğer ben bir konu üzerine çalışırsam, bu konuyu, eee, böyle, eee, kelimelere dökersem, eee, nereye başvurursam başvurayım emek emeğim karşılıksız kalmayacak." Hayır, hayat öyle ilerlemiyor aslında. Çünkü bir kere bu konferansa başvuracak insanları sen belirlemiyorsun. Yani sadece, eee, orada senin başvuru yani senin dışında bir sürü insan başvuru yapıyor bu, ııı, konferanslara. Dolayısıyla, eee, bu insanlar da yani, konferans komitesi de, eee, bu başvurulardan, eee, seçi seçiyor mesela. Iıı, dolayısıyla her şey senin performansına göre değil aslında. Yani bunu anlayabilmek. Yani, hani, kendimizi bu kadar suçlamaktan çıkıp aslında farklı insanlar, yani farklı, emm, nasıl diyeyim bunu? Nasıl anlatayım bunu? Farklı iradelerin de senin geleceğin üzerinde etki ya da senin başarının üzerinde etki yarattığını bilmek. Yani bunun bununla bir kere barış olmak, bununla bir kere barışmak çok önemli bence. E, dolayısıyla aslında bunları bir kere anladığımız zaman, bunlarla bir kere barışık olduğumuz zaman kaldığımız yerden çok rahat devam edebiliyoruz ve aslında, ııı, şunu, ııı, öğreniyoruz biz bence, emm, bu başarısızlıklarımızda: Ya, demek ki yani, bakıyoruz bir, yani, mesela, ben bakıyorum bir başarısızlığıma mesela, hani, yani, "Neden oldu, ne oldu?" Demek ki konu yeteri kadar ilginç değil ya da, işte, ne bileyim, kullandığım dil yeteri kadar ilginç değil. Ya da kullandığım dil, ııı, akademik anlamda yetersiz işte. Mesela şöylesi bir, eee, olay oldu: Iıı, işte, başvurdum bir tane, ııı, konferansa, reddedildim ama çok daha iyi bir üniversitenin, çok daha, ııı, iyi bir konferansına başvurdum ve kabul oldu ve, hani, ııı, evet, yani, aslında bunu şeyler de söylüyorlar, bizden çok daha deneyimli olan insanlar, akademide bizden çok daha deneyimli, çok daha, ııı, işte, sağa sola başvuran ve, hani, ııı, pozisyonlu, kariyerli insanlar şunları söylüyorlar mesela: "Ya, kesin olacak dediğim konferanslar olmadı, kesin olmayacak dediğim konferanslar oldu." Yani gerçekten belli olmuyor çünkü her şey senin elinde değil. Yani, dolayısıyla elinde olmayan, e iii, ben elimde olmayan, ııı, şeylere dair stres yapmıyorum. En önemlisi bu.
Hı hı. Mutlaka. Evet. Hı hı. Doğru. Hıı. Anladım. Hı hı. Evet, ilginç. Anladım, evet. Gerçekten de çok önemli bir, ııı, noktaya değindin. Bizim başarısızlığımızda başkalarının da payının, ııı, payının olması ve bunu da özellikle bunu kabul etmek ve aslında biraz da başkalarına, ııı, nasıl etkileyeceğini, belki yapacağın başvurularla hem de, ııı, kendini o süreçte nasıl geliştirdiğini, belki de biraz göstermeye dayalı olarak da, ııı, farklı adımlar izlemeyi de, ııı, bu başarısızlıkla öğrenmiş olduğunu ı görüyorum. Peki senin için, ııı, özellikle çevrende ya da insan ilişkilerinde bu başarısızlıktan öğrenme fırsatı da söz konusu olabilir mi? Sadece akademik kariyer ya da bu tarz şeyler değil de?
Evet. Kesinlikle. Evet. Çok doğru. Evet. Evet. Ya, ailemle olan ilişkimde mesela, yani, ailemde, eee, biraz mesela bu, başarı odaklılık çok yüksekti. Yani, hani, ailem biraz stres, eee, faktörüydü benim için her zaman. Hani, hiçbir zaman şunu söyleyebilecek olgunluğa erişemediler maalesef; "Olsun, bunu başaramadın ama önünde bir sürü daha" eee, işte, önümüzdeki maçlara bakacağız, <chuckles> derler ya, hani, işte, hani, futbolcular kaybettikleri zaman. Klasik, klişe olmuştur ama hakikaten de insan hayatta böyle düşünmek zorunda biraz da. Çünkü, eee, evet, deneyebiliriz ve yapamayabiliriz gerçekten. Çünkü, eee, o anki ruh hâlimiz de belki bunu çok belirliyor ya da, işte, hani, bu eğer bir sınavsa eğer bu Mesela ben, şöylesi bir şey, eee, anlatabilirim. Benim hep bi de lise, eee, sınavları, eee, Türkiye'de hep çok, emm, <smacks lips> yani, liseden üniversiteye geçme sınavları, eee, hep, yani, üniversite sınavları aslında, hep çok stresli olmuştur Türkiye'de çünkü senin hayatın o 3'üncü sistem falan değişir tabii de, hani, be benim zamanımda en azından senin hayatın, senin geleceğin o 3 saat eee, s teki performansına bağlı ve bu 3 saatte gösterdiğin performans, aslında senin bütün geleceğini belirleyecek bir yandan ve çok m müthiş bir stres faktörüydü benim için bu. Ve denemelerde, yani, eee, o sınav öncesi gerçekleştirdiğim denemelerde çok yüksek puanlar alırdım ben her zaman ama girdiğim sınavda inanılmaz heyecanla, inanılmaz stresle ben, eee, gösterdiğim performansın yarısını bile gösteremeyerek, eee, ve bir daha bu stresin içine girmek istemeyerek, ııı, bir daha denemek istemeyerek, yani, ııı, çok daha, eee, vasat bir üniversitenin vasat bir bölümüne girmiş oldum, hani. E, dolayısıyla aslında, eee, bu tip baskılar, stresten başka hiçbir şey getirmiyor ve bu hiçbir şekilde, eee, pozitif etkilemiyor insanları maalesef.
Evet. Hıı. Yazı, kâğıt. Hı hı. Anladım. Yani, evet dediğin gibi aile faktörü de bu anlamda çok önemli ve bizim başarısızlığa yüklediğimiz anlam da bizim, eee, bir sonraki adımları atmamızda da gerçekten, eee, hayati önem taşıyabiliyor ve ayrıca, eee, çevrenin başarısızlıktaki etkisi de burada önemli. Eee, benim için çok keyifli, eee, bir sohbetti, çok teşekkür ederim.
Evet. Evet, kesinlikle. Benim için de çok keyifliydi, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal, görüşürüz.